Okay, wow.
Ähm, d aber alle leben komischerweise in der Türkei. Mein Vater ist quasi, ja, nachdem er meine Mutter im Urlaub die im Urlaub war in der Türkei, gesehen hat und s sich auch direkt verliebt hat, sagt er immer wieder gerne er hat ja direkt, äh, meinen Opa angesprochen und, äh, quasi mit Respekt, so wie wie man das halt in unserer Kultur bisschen macht, äh, quasi in der türkischen Kultur, sage ich mal eher, meine Kultur ist 'n bisschen anders
Okay. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
äh, ist ja dann direkt, ähm, zu ihm gegangen und hat, ähm, um Erlaubnis gebeten, quasi seine Tochter kennenzulernen.
Aha.
Ja, da haben die sich über die Jahre, äh, immer wieder ja, das g das Ganze ging so ungefähr 'n Jahr, glaube ich, wo die sich gegenseitig Briefe geschickt haben.
Aha.
Und, ähm, ja, dann dann kam das dann so, dass mein Vater in Russland studiert hatte und, äh genau, er hatte in Russland studiert gehabt, da hat er die russische Sprache studiert gehabt und, äh, auf Lehramt, glaube ich, war das.
In in Russland? Oh, okay. Aha.
Und der erzählt halt immer wieder, dass da dass da quasi auch ein Lied aus aus'm Türkischen, was ihn 'n bisschen an Heimat erinnert äh, immer wieder im im äh, im Laufe war, was er dann gehört hat. Das war jetzt nicht das Lied genau, aber das war eher so 'n Liebessong, weil er ja quasi, ähm, äh, meine Mutter sozusagen vermisst und, äh, sie jetzt unbedingt heiraten will und all das.
Aha. Ja. <chuckles> Ja. Ja.
Ja, das ist halt so 'n anderes Lied, worüber wir uns eher 'n bisschen, äh, äh, lustig machen, über meinen Vater noch 'n bis bisschen nerven damit, „du kleiner, äh, Romantiker“ und so, hier und da
<laughs> Ja, genau. Mhm.
äh, das sind eher so lustige Anekdoten, die wir dann so haben. Ja, also wir machen uns da immer wieder, wenn das wenn das Lied dann auch mal im Radio läuft, ne, was äh, wenn wir zu Hause sind ähm, ja, und das eine Lied dann halt aufkommt und dann dann lachen wir immer alle gemeinsam, meine Mutter wird immer ganz schnell rot und <snorts> mein Vater wird so direkt so 'n bisschen schüchtern und er ist auf jeden Fall lustig und süß mit anzusehen.
Ach, süß. Ja. <laughs> Das ist ja nett. Ja, haben dann, also äh, bei in der Türkei sind ja Familienfeste eigentlich, also häufiger wesentlich häufiger als in Deutschland, wesentlich lustiger und ich habe auch's Gefühl, mit wesentlich weniger Streit. Also so kommt's zumindest mir als Außenstehender vor. Ähm, me meinst du dann, dass die Lieder so auch verbinden?
Okay.